Il mio secondo lavoro lo faccio sia come hobby, ma cerco ogni tanto di, uhm, inviare le mie basi, appunto, ad artisti, con la speranza che, uhm, cioè, succeda qualcosa di bello, ecco.
Ah, okay, che gli che gli piacciano, li utilizzino. Certo. Ma come sta andando in questo momento? Hai delle soddisfazioni?
Ho avuto delle mie piccole soddisfazioni, uhm, ho avuto anche una pausa di 2, 3 anni abbastanza lunga, ma, recentemente, mhmm, ho riniziato e, diciamo, sto scoprendo un po' il mio nuovo suono da introdurre, appunto, da ma poi da poi inviare, appunto, agli artisti, e sp speriamo in bene, ecco.
Ah, ho capito. <clears throat>
E la mia routine aiuta davvero, davvero tanto, soprattutto quella mattinale.
Sì, quindi Eh. Sì, quindi, diciamo, ti senti più creativo, come tutto c c come dicevi prima, durante il mattino ti senti più creativo. E, ehm, ti ti capita ogni tanto di avere, magari, un blocco creativo, e cosa fai se ti capita questa cosa?
Sì. Assolutamente sì, purtroppo capita ed è la cosa, credimi, più frustrante che un artista possa avere, uhm, perché Mh. Quindi Mh-mh. quindi, siamo <chuckles> capi sai cosa s sai di cosa parlo.
Lo so perché sono un' artista. Soff oka Assolutamente.
Uhm, e di base, per affrontare il mio blo uhm, n i mhmm, il mio blocco creativo, a me piace fare delle passeggiate di 30 minuti in cui ascolto musica nuova, mi, mhmm